Ừm, mình đúng á là hổng muốn ở mức ở mức độ đó lắm, tại vì mình thấy á là đối với mình nha, chuyện tình cảm ở trong mắt mình á, nó cần phải được nghiêm túc, à, nó cần phải được rõ ràng, cho nên là trước giờ á mình hổng có nghĩ tới những cái chuyện đó. Mình á đều á mong muốn có một cái gì đó nghiêm túc ngay từ lúc đầu luôn, ngay từ lúc, gọi là, tìm hiểu, hay là bạn bè nhau mà có ý định đó, t chứ chưa tới, gọi là, ngỏ lời nữa, có ý định thôi là mình đã nghiêm túc rồi đó.
Ừm. Rồi như vậy thì mình hiểu. Bạn muốn một mối quan hệ nghiêm túc ngay từ đầu, thì bây giờ ha, bạn phải rất là cẩn thận, à, tức là mình sẽ sàng lọc, mình đi từ vòng gửi xe, vô sơ kết, bán kết, mới vô chung kết và mình đi từng bước chậm rãi nghe. Bây giờ đó, bạn có thấy có mình có một cái môi trường an toàn để tìm đối tượng mới chưa nè?
Ừm. Môi trường của mình mà, gọi là, an toàn để tìm mối tượng đối tượng mới đó, thì mình cũng thấy môi trường của mình cũng khá là an toàn, tại vì đa số những cái mối quan hệ mà, gọi là, xã hội của mình á là đồng nghiệp, là những người có cùng chí hướng trong công việc nè, là những người, a, có x chung chuyên ngành. Rồi bạn bè của mình mà còn ở, ơ, với mình, à, tới bây giờ đó, thì cũng là những người bạn á mà mình đã chơi thân thuộc với nhau, hoặc là hiểu biết quan điểm, có cùng quan điểm quan điểm sống để mà nói chuyện được với nhau á, thì mình thấy xung quanh toàn là những người, gọi là, hợp, à, với mình thôi à. Cho nên là mình thấy cái môi trường này cũng ổn để mà nếu mà có ý định tìm một người, à, nào đó để mà yêu thương, để mà có một cái mối quan hệ nghiêm túc thì mình thấy là cái mối môi môi trường xung quanh của mình cũng khá là ổn.
Vậy tốt quá!

Ừm, mình hiểu, nhưng mà á, cái vết thương này đó, hiện bây giờ bạn tự cảm nhận được là nó lành chưa? Nó đã liền mài, liền miệng chưa? Hay nó vẫn còn đau đớn, vẫn còn rỉ máu?
Ừm, đau đớn á thì mình nghĩ là hổng tới nỗi đau đớn, tại vài tháng trôi qua thì cũng có nhiều chuyện trôi qua rồi, khi mà mình nghĩ tới á thì mình chỉ cảm thấy, ơ, gọi là, có một chút hối tiếc, a, là, ừm, tại sao á mình hổng chịu hiểu hay là tại sao mình hổng có nói rõ ra. Nhưng mà nếu mà được quay lại để mà thay đổi giây phút đó đó thì mình hổng có cái mong muốn quay lại thay đổi, mình cũng hổng có, gọi là, hối hận về những cái quyết định của mình luôn. À, cái chuyện nào đã xảy ra rồi thì nó đã qua rồi đó bạn.
Ừm. Như vậy coi bộ là bây giờ bạn đã không còn đau đớn gì vết thương cũ nữa, phải hông nè?
Đúng rồi đó, mình chỉ sợ nó lặp lại lần nữa thôi. <chuckles> Chứ, ơ, những cái nỗi đau, nỗi buồn đó thì nó ở trong quá khứ rồi.
Ừm. Ừm.